あのゲレンデから駐車場に帰ってくる人に声を掛けて
ええ。<laughs>
「ません。」つって。「リフト券ってもしかして1日券買われましたか？」つって。
ええ。
で、1日券だったらあの、「あ、もしよければ私たちに譲ってくれませんか？せせんえんぐらいで。」みたいなんを、あのいとこと、なんかふたり1組ぐらいペアんなって、でぶ自分はあの先輩いとこにくっついてって
え。 <laughs> ええ。 ええ。 ええ。
やってました。
え、なんかあの、ボーイスカウトみたいですね。<laughs> ええ、面白い。ええ。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
いや、もう、面白いですね。なんでも役に立つもんですね。へえ。
はい。 ってのがすごいあの今でもなんか覚えてる。
うーん。
はい、楽しかっま、楽しかったですね、あれは。みんなでワイワイしながら。きたんしんだ、はい。でなんか、ね、子供ながら営業スキルじゃないですけど
ええ。 そうですね、楽しそうですね。 ええ。
交渉術というか。はえ。
<laughs> あの群馬に近いところに、あの住まわれてたんですか？
あ、全然あの、埼玉の、秩父の方ですね。はい。なんで、ほんとに3時間か、さんじかん半とかかかってましたね、朝出て。うんうんうん。
あ、そうなんですね。 ああ。うんうん。 ええええ。 ああ。へえ、そのぐらい掛かるんですね。
ゆっくり行くと、はい。ってのがありましたね。たもパッと出てきたのは、はい。はい、なんか、はい、あ、楽しかったです。昔のなんかありますか？家族旅行でなんか、思い出に残ってることとか。
ええ。うーん。 ね、楽しそうですもんね。 うん。

ええ、あれってラーメンでしたっけ？なんか
ちょっと あれは、あの、うどんですね。
あ、うどんですね。あの、ええええ。
はい、うどんそば。あ、じゃ、ござい、うどん、うどん、カップうどん。
ええ。
した時に、あの野生のキツネが出てきたんすよ。
へえ。<chuckles>
え、はい。あれ、きつねうどん食べてる時に、キツネ来たっつって。お父さんって。
<laughs> ええ。<chuckles>
そしたら、おとさんが、お、キツネか。そしたらそのね、油揚げ、きつねうどんだから、きつねあげてみればっつって。油揚げあげたんすよ。
ええ。 ええ。
そしたら、あの、いくつかあげたんすね。油揚げ、なんか焼いた野菜、なんかいろいろやったら、なんかその、きつねだけ持ってって、あの油揚げだけ。
ええ。 ええ。 へえ。<chuckles> へえ。
<chuckles> あっ、キツネが食べるから、きつねうどんなんだみたいなゆう、なんか勝手な解釈を当時ししましたね。ちょっと感動、はい、しましたね。<sniffs>
ね、なんか、うん、なんか、む、日本昔話みたいですよね <chuckles>
はい。 みたいな、あ、そうですね。 そんな感じの、はい、光景でしたね。ああ、お父さん、キツネがきつね食べたよつって。おお、食べるんだなつって。はい。
へえ。 うん。 <chuckles> いやな、なんかね、キツネでよかったですよね、なんか熊とかきたらね。<chuckles>
<chuckles> あ ほんとですね。ほんとにほんとに。肉食じゃなくて良かったですね。雑食。はい、可愛い感じの。はい。
ええ。 へえ、いや、面白い経験ですね。
あ、いえいえ、あ、そうですよね。いや、あの、楽しいお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。